Beh sì certo. Mhmm, sicuramente ehm, sicuramente, mhmm, ehm, voto riaccendo di nuovo l'opzione l'opzione che ho citato prima, quindi, ehm, devo vorrei capire sì. Sì, sì, sì, sì, dico, mhmm, fammi capire. Cioè, ehm, ti vedo mh, sì.
Mh. Però è è è mol è molto interessan dimmi, dimmi, dimmi. No, mi e mi mi avevi accennato al fatto che tu all'inizio fai delle domande per capire meglio qua il motivo che hanno che ha spinto, ehm, la persona verso la quale stai dando un feedback di capire perché l'ha fatto. Quale è mol qual è molto importante?
Sì. Esatto. Esatto, esatto. Quindi proprio, mhmm, piuttosto ecco, piuttosto che dire ma mhmm, ehm, ehm, cioè piuttosto che accedere ad una ad u esatto, oppure addirittura iniziare con una domanda retorica cioè: "Ma, mhmm, perché hai dovuto comportarti così?" Okay no, però dico: "Ma, mhmm, fa fammi capire, hai detto perché guarda mi è mi è sfuggito mi è sfuggito qualcosa perché non ho non ho ben mhmm, forse non ho interpretato bene la tua reazione in quel momento. Anche perché normalmente sei così, non so, sei così pacata, sei così gentile, ma nei confronti di quella persona ho ho visto male io, oppure" Ecco magari me me metterla un po' più condita, okay. Poi poi ci sono poi ci sono errori, errori. Ecco poi ci sono errori e errori eh, mh.
Secondo me hai sbagliato, va bo. Certo. Mh-mh-mh-mh. No, no, chiaro, chiaro. Chiaro. Sì, sì, capis capisco benissimo. Capisco benissimo. Tu tu ti dici quello dici quello che pensi, però lo dici con un po' di circospezione, un po' di diplomazia. Però poi dici veramente quello che pensi.
Sì. Sì, sì, sì, sì, cioè, chiaro che diciamo che introduco il discorso, poi però se devo andar dritta vado dritta, specialmente poi se dall'altra persona ho proprio un atteggiamento di, mhmm, nonchalance totale, quindi è un atteggiamento proprio della serie: "No ma mhmm, ma come? Ma no, cosa hai visto? No, no ti sei sbagliata." Ecco poi magari lì allora arrivo ad essere anche più incisiva. Ehm
E mh. Okay. Ma di di so di solito le persone intelligenti accettano molto volentieri le critiche anche se non sono un dei feedback, anche se non sono proprio, ehm, adorativi, sono un po' negativi, li a li accettano anzi imparano da quello. Ma
Sì, beh, il contesto ideale il contesto ideale è proprio la persona che, ehm, argomenta anche le sue le sue risposte; quello è il contesto ideale. Ovviamente non succede sempre, anzi magari sono eventi più unici che rari. Eh.
Cer Eh no <chuckles> purtroppo Ma, e invece, quando ti capita che qualcuno si offende, no, cioè co com'è cos come fai? Ti fermi un attimo, cambi discorso, cambi tono di voce, oppure tiri dritta?